Sanatla para arasında nasıl bir denge kuruyorsun?
Yani, şöyle, kolay olmuyor açıkçası benim tarafımda, eee, öncelikle niyetimi belirginleştiriyorum, eee, kendime soruyorum bu, eee, yaptığım sanatı, ııı, kendim için mi yapıyorum yoksa a bundan bir kariyer mi hedefliyorum? Emm, sonrasında, işte, emm, profesyonelleştiğimde de, hani, eee, profesyonelleşirken de özümü kaybetmemeye çalışıyorum. Yaptığım 2 senedir yaptığım hobiden dolayı, ımm, bir ek gelir, bir işe dönüştürdüm bunu. Eee
Hımm. Hı hı. Evet. Hımm. A! Hobini işe dönüştürdün, bu çok, çok güzel, eee, riskli ama bir taraftan da, eee, i i iyi gelen bir şey herhâlde değil mi ruhuna?
Evet, evet. Tabii. Eee, yani, sonuçta her zaman müşteri olmuyor. Hı hı. Maalesef, eee, olduğunda da güzel oluyor tabii. Ne eee, şimdi yalan da konuşmaya gerek yok. Eee, yani, sanatçı olduğumda, hani, kendimi sanatçı kategorisine koyduğumda özgür, hani, duygusal ve deneysel oluyor aslında ama profesyonelleştiğimde de, hani, profesyonelleşmekten kastım, eee, daha iyi çizmek değil, yani, şey yapmak, satış anlamında profesyonelleştiğinde de daha böyle stratejik, planlı ve istikrarlı oluyor.
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Tabii. Ha ha. Hı hı. Hımm. Hı hı. Hıı. Peki, şöyle, bir şey sorsam, senin için, emm, sanat konusunda başarılı olmak ne demek? Ya, daha çok tanınmak mı yoksa iyi para kazanmak mı? Yani, maddi getiri mi yoksa kişisel tatmin mi seni daha motive ediyor?
Hı hı. Yani, şöyle, emm yaratıcı olmak, ııı, böyle, hani, kendim için sadece tuvalde ya da, işte, daha öncesinde konservatuvara gidiyordum. Orada birçok, ııı, müzik enstrümanlarından dolayı konserlerimiz oluyordu. Bir de bir sahnede de değil, böyle, pazarlamada, ııı, iş modelleyip kurması da mümkündür açıkçası. Yani, para kazanma kısmını, ımm, sıkıcı değil, böyle, yaratıcılığın bir uzantısı gibi görüyorum şu an. Eee, tabii ki de, eee, mesela, eee, yaptığım bir eseri, eee, bir müşterim beğendiğinde, emm, kendime yaptığım bir m eseri sosyal medyada paylaştığımda bir müşterim beğendiğinde ya ya ona satıyorum ya da tekrar aynısını yapıyorum. Emm, ama bir müşterim benden, eee, ken hani, bu bir daha yapmamı istiyor, bir daha yapmamı istiyor, hani, bir daha yapmamı istiyor farklı müşteriler çünkü, eee, burada he çok beğenildiğinde diyelim, hani, eee, burada yaratıcılığımı da düşürmüyor benim.
Hı hı. Hı. Ha. Ha ha. Ha ha. A! Çok beğenildi, yani, o. Hımm. Ya, aynı eseri tekrar tekrar yapabiliyor musun? Yoksa ufak farklar koyuyor musun? Yo, aynısı. Hıı.
Yapıyorum. E, şöyle, tabii ki de bu karşıya bağlı aslında. Emm, işte, geçenlerde, yani, geçenlerde dediysem bi bir yıldır 3 boyutlu çalışma yapıyorum. Emm, burada, işte, spor üzerine diyelim. İşte, tuzlarla bi birleştirip, işte, emm, akrilik boyalarla birleştirip bir şekil koyuyorum. Onun üstüne de, eee, normal kalemle yapılmış bir, emm
Ha ha. Hı hı.
böyle ince bir adam ya da kadın, hani, işte, futbol oynuyor, futbol seveni için, beyzbol oynuyor, beyzbol seveni için ya da, emm, tenis oynuyor, tenis seveni için.
Ha ha. A, ha! Sipariş üzerine, eee, şekillendiriyorsun yani.
Tabii, tabii. Tabii, tabii. Evet. Hı hı.
Iıı, anladım. Peki, ilk bu, hani, profesyonellik parayla ilgili bir şey dedin ya, eee, bu ilk ciddi dem demeyelim ciddi değil de ilk profesyonel sanat işine nasıl fiyatlandırdın? Nasıl ona, eee, b evet, nasıl bu ne kadar olmalıdırı, nasıl, eee, i o süreçte ne oldu? <chuckles>
Hı hı. Evet. Ay, çok doğru. Ay, gerçekten. Sana şunu söyleyeyim, şu an bile fiyatlandırırken, emm, yani, olmuyor. Mesela b yakın, eee, olan, hani, tanıştıktan sonrasında yeni tanışsam bile, emm, bir şeyler paylaşınca, sohbet edince ben onu şey görüyorum, hani, arkadaşım. O yüzden ben şey yapamıyorum, hani, fiyat belirleme konusunda hâlâ daha, eee, duygusal davranıyorum. Eee, ama son son zamanlarda bunu öğrendim birazcık daha. Eee, çünkü, ımm, şunu anlatmak istiyorum, bir anı kısaca. Eee, geçen arkadaşımın düğününde beni çağırmıştı, emm, onun kavalyesi olarak gitmiştim ve Viyana'dan gelen bir beyefendi, işte, kendisi de sanatçı, piyanist. Eee, resimlerimi baktı, çok beğendi ve, emm, hani, sipariş vermek istedi. "Tamam." dedim. iş benim için, yani, güzel bir şey, hani, bir anda, hani, yani, değil mi?
He he. <chuckles> Eyvah! Hı hı. Tabii, lütfen. Hı hı. A! Hı hı. He he. Tabii, tabii çok o onore edici bir şey.
Evet, hem de para kazanmam, gayet hoş. Eee, sonrasında, hani, 2 büyük bir sipariş üzerineydi ama söylediği fiyat
Evet. U!
yani, baktığımda çok şaşırdım, hani, gerçekten çok şaşırdım. Hani, hiç çok düşük, hani, gerçekten çok düş
Neden? Ha! Kendi fiyatı kendi belirledi ve bu fiyata alırım mı dedi yani?
Evet. Ben şöyle dedim, "Hani, o kadar sohbet ettik." dedim, "Şu anda da, işte, eşinden ayrılıyormuşsun." dedim. "İstersen ben, hani, eee, şeyini belirlemeyeyim." dedim, "Fiyatını belirlemeyeyim. Sen bir şey söyle, ben bir şey söyleyeyim, ortada buluşalım." dedim.
Veydi bi yüzde kaçıydı mesela senin düşündüğün şeyin, fiyatın? <inhales> <chuckles>
10
<chuckles>
Yani, 10 gerçekten, eee, tamamıyla i
<chuckles> Sanatınla dövseydin. <chuckles> Çok Eyvah.
Ben ben şöyle söyledim, emm, yani, 2 tane büyük bir de yapılış, hani, bir de nokta çalışması, sadece noktalarla olacak bir şey, eee, ve tabii ki de zaman çok alan bir şey, e, yani.
A ha. Hımm. E, yani, elbet öyle şey, emeğin karşılığı zaten, eee, çok zor, uuu, belirlenir.
Evet, bir de kendisi de, hani, sanat adamı aslında bi biliyor ama bilmiyorum, neden öyle söyledi. "Neyse" dedim, "...hani, benim için sıkıntı yok, sen benim arkadaşımsın." dedim, "Ben sana ben senden para almayayım, hediye olarak, eee, göndereyim. Çünkü" dedim, "...hani, eee, yani, normalde, hani, ben bu bu fiyata olmaz." dedim. Yani, kendime şey gibi alıyorum, hakaret gibi alıyorum aslında resimlerim, hediye verirken sıkıntı yok.
Hımm. A ha. A! Evet, evet, evet. Sonra nasıl gelişti olaylar? Hediye ettin.
Emm, sonrasında yine, hani, "Yok" dedi, "hani ben de destek olmak istiyorum, e, 1 tane olsun madem." dedi, eee, "Yine de ben sana vereyim" dedi, "hani, t şey olsun." dedi. "İyi madem öyle olacaksa." dedim, "Tamam." dedim.
Hani, 1 taneyse, eee, çok büyük bir indirimle 1 tane resim, eee, yapmış oldun.
Ün çok büyük.
<chuckles> Peki, eee, bu da aslında, eee, bir tecrübe, eee, hem ilişkilerinde hem de, senin, eee, sanatınla arandaki ilişki açısından. Aaa, bir şey sormak istiyorum. Aaa, para kazanma zorunluluğu, eee, seni, eee, yaratıcı yönlerini keşfetmeye veya törpülemeye itti mi mesela?
Ya Evet. Hı hı. Tabii. Hıı. Aslında, para kazanma, eee, parayı, burada, eee, hep araç olarak görüyorum. Hayatımda hep araç olarak gördüm, hep bir hedef olarak görmedim. Eee, küçüklükten beri yaratıcılığımın olduğunu düşünüyorum, eee, hocalarım hep öyle söylerdi zaten. Emm, işte, yurt dışına gelmeme de bir şekilde, işte, keşfedildim diyebilirim. Emm, ep e, böyle olunca da hani, paraya pek, emm, tabii ki de hayatımı devam ettirmem için çok önemli bir şey ya da aileme destek olmam için, ama hani, parasız
Hı hı. Ha ha. A! Çok güzel. Hı hı. E, tabii, günlük, eee, işler için. Hı hı.
Tabii tabii ama parasız şey de yapmıyorum ya, hani, yaratıcılığım konusunda bir etki olmadı.
Hıı. A, çok iyi, yani, ikisi arasında iyi bir denge kurabiliyorsun.
Evet. Yani, evet, ama tabii ki de mesela, emm, yani, karşıdaki, eee, mesela, eee, müşterilerim diyeyim, hani, böyle söyleyeyim, beni takip edenler s diyeyim, hani, sosyal medyada nelere hoşlanacağını kestiriyorum. Hani, tam kendimi ifade etmesem de duygularımı ifade etmesem de onların, emm, istediği şeyi ortaya çıkarıyorum, böylesi para kazanıyorum, aslında.
Hı hı. Hıı, hıı. Peki, a ne kadar süredir, eee, resim, sanat hayatın var?
Emm, yani şu an kendime profesyonel dersem ki diyemem bence ama, hani, satış üzerinden 1,5 sene, eee, ama uzun süredir, hani, şeydeyim, yani, kendi kendime, arkadaşlarıma, emm, hep yapıyordum zaten.
Ha ha. Ha, yeni, hı. Hı. Ha ha. Peki eğer geçmişteki kendine bir tavsiye verecek olsan para ve sanat ilişkisi hakkında bir şey tavsiye eder miydin? Eee, daha farklı bir noktaya getirir miydi bu tavsiye sence geçmişteki seni?
Hı hı. Valla şöyle, eee, geçmişteki bana tavsiye verecek olsam, emm, s yani sanatla ilgili bir şey oku derdim belki ama, ııı, şu anda da sanatla ilgili bir şey okumadım. O zamanda da, işte, genel olarak şöyle bir bilgi var zaten, hani, sanat pek, hani, genelde mühendisti, işte doktordur, ailemde de hep böyleydi, işte, ama mühendis oldum ve kendimi mesleğimde de sevmiyorum açıkçası, beni mutlu etmiyor. Yine yapacağım bir şekilde bulunuyor, o yüzden aslında, eee, tecrübe, tecrübe etmek daha önemli.
Evet, evet. Ha ha. I hı, hı hı. Peki, eee, bir sanatçı olarak hiç finansal, emm, destek arama durumun oldu mu ya da bulmak, aaa, gibi bir gayret içinde ol ihtiyacın oldu mu ailenden ya da bir, eee, finansörden?
Emm Olmadı ama, eee, hayatımda şöyle bir nokta olmuştu. Bu sürede arkadaşımla birlikte yaşıyordum ve o beni, eee, hani, evinde ağırlıyordu. O sürede o da para verememiştim bis belli bir süre. Onun haricinde, hani, olmadı, yani, ailemden para istemedim. Emm, mem a zaten, hani, şey, yani, bu, emm, hobimi diyelim, bu sanatımı öyle e hayatımın merkezinde tutmamaya çalışıyorum çünkü, yani, bildiğin, gibi, hani, bir, eee, bir gün alıyorsun sipariş, bir gün belki uzun süre almıyorsun o yüzden hiç şey yapmıyorum.
Hı hı. I hı. Ha ha, ha ha. Hı hı. Tabii, tabii. Evet, evet. Peki bu sanat hayatında çok kritik dönemeçlerle karşılaştın mı? Eee, "Devam edeyim mi, etmeyeyim mi?" dedi Ha, neler?
Emm, karşılaştım. Eee, devam etmemek değil de, eee, güzel bir, eee, proje almıştım aslında 1 sipariş. Emm, kargolarken çok sıkıntı çektirdi bana. Eee, bir şirketim olmadığım için kargo konusu, eee, sıkıntı oluyor bu durumlarda. Eee, m gi gönderdim, geri geldi, şöyle oldu, böyle oldu, e, artık korkuyordum da, hani, başına bir şey gelecek diye. Eee, ama sonrasında arkadaşımın şirketi vasıtasıyla gönderdim. Emm, bi sadece kargolama konusunda beni, eee, yormuştu.
A o Ha ha. Hı hı. Hı hı. Hıı, ııı, evet çok zorlayıcı bir şey olabiliyor gerçekten. Sadece, eee, sanat konusunda değil her konuda çok zorluyorken, eee, sanat söz konusu olduğunda, eee, bayağı prosedürler filan, eee, giriyor işin içine değil mi?
Evet. Hı hı, kesinlikle öyle, gerçekten.
Çok korkunç oluyor, evet. Peki, aaa, şö şöyle bir şey sormak istiyorum sana. Eee, bu, ımm, <clicks tongue> sanatla para ilişkisi aslında hep, eee, geçmişten, eee, örneklerle de farklı ilişkilendirilir ya. Yani, öldükten çok sonra, eee, ünlü olan, eee, sanatçılar var ama bütün sanat hayatları boyunca çok fakir yaşamışlar ve mesela Van Gogh ve hiçbir zaman vazgeçmemiş. Böyle bir durumun içerisinde kalsam ne yapardım diye hiç hayal ettin mi kendini?
Hı hı. Evet. Van Gogh mesela. Evet. Şimdi şöyle, eee, bazen düşünüyorum aslında, hani, hep derler, ya: sanat sanat için mi, sanat toplum için mi aslında. Yani, o para kazanmak ya da toplumun, ımm, ortak bir dili olmak, yani, o öyle bir dönemde yaşasaydım bilmiyorum ne yapacağımı ama şu dönemde hiçbir zaman, işte, yaptığım sanatı, emm, şey demiyorum, bu benim hayatımın merkezinde bir iş olarak görmüyorum. Eee, çünkü, bir, büyük bir sanatçı değilim, hani, yüksek miktarda meb meblağlar kazanmıyorum. E, bazen siparişin oluyor, bazen olmuyor. E, tabii ki de bunu şu an için şey kendimi bir işim olarak
Evet. Evet. Hı hı. Iıı. Hıı. Evet.
görmüyorum, hani, ek iş olarak görüyorum.
Evet ama şey gibi, hani, "Muhteşem sanatçı değilim" derken aslında, eee, bunun satışla da, eee, hiçbir ilgisi de olmayabilir. Yani, belki şahane bir yetenek var orada, aaa, fakat parayla, eee, ölçülemeyecek bir yetenek belki. Aslında bir taraftan da kendi sanatına, eee, bir güvenin var değil mi?
Hı hı. Tabii, tabii. Yani, insanlar, yani, arkadaşlarım, yani, belki uzak arkadaşlarım, işte, yaptığım sanatı belki sadece hobi olarak gördüğünde benim görevim aslında onun değerini hatırlatmak. Eee, ö özellikle en başta kendime çünkü ben ona, eee, bir yaratıcılık, ımm, hani, atıyorum, eee, düşünüyorum, eee, renk uyumları olsun, kullandığım materyaller ve sonuçta bir eser ortaya çıkartıyorum, bir yaratıyorum bir şeyi, eee, farklı bir şey ve istediğim duyguyu da belki aktarıyorum, keza aktarmıyorum, olabilir, <chuckles> insanlık hâli ama, eee, emeğimi küçümsemiyorum. Küçümsetmiyorum da bu konuda.
Hı hı. Hı hı, hı hı. Ha ha. Hıı, evet. Tabii, tabii. Hı hı. Ha ha. Çok güzel. Çok çok, ııı, iyi anlıyorum. Bi peki, bir de şunu sormak istiyorum sana. Paranın dışında, hani, sipariş üzerine de resim yaptığın oluyor evet, hani, sporcu, ııı, şeyleri değişiyor, eee, şekiller değişiyor, sporcular değişiyor. Peki, hiç kendi, eee, parayı düşünmeden ya da siparişi düşünmeden kendi acılarını, aaa, ya da zorlayıcı deneyimlerini sanatına dönüştürdüğün oldu mu hiç n satacağını da düşünmeden?
Tabii. Hı hı. Evet. Emm, oldu. Imm, zaten ben, iii, yani, şey olarak resim yapmıyordum ben, hani, bir yapayım satayım tarzında, h hiç öyle bir, eee, amacım yoktu benim. Bir anda, hani, bir, iii, fırsat, eee, geldi. Normalde hep böyle, eee, ya arkadaşlarımın doğum gününde onlara ona özel yapıyordum ya da, emm, kendi kendime yapıyordum. Sonra arkadaşlarıma veriyordum, bir kere bile kendime çizmedim ama genelde iç dünyamı aktarıyordum.
Hı hı. Hı hı. He he. Ha ha. Çok güzel. Eee, yay o zaman hiç bu konuda, eee, iii, daha önce, iii, içtenlikle resim yapmadım diyemezsin. Hep duygularını, her şeyini katarak yaptın, yani, şu şu ana kadar. Çok güzel.
Tabii, tabii. Tabii, tabii. Tabii, yani, her zaman, eee, mesela o gün kötü hissediyorsam, eee, e eğer kendi duygularımı ifade edeceksem eserim, hani, birazcık daha, hani, böyle karanlık, ımm, eee, eee, bir konularda oluyordu. Ya da anlatmam gereken içimdekini ifade edemiyorsam o oluyordu.
Ha ha. Hı hı. Hı hı. Çok güzel, eee, çok güzel bir sohbet oldu bu. Gerçekten, eee, öğretici ve ilham verici bir sohbetti. Eee, tekrar görüşmek üzere.
Evet, evet çok iyiydi. Gerçekten ben de çok keyif aldım sohbetten, eee, çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.
Görüşürüz.